Bu çok mantıklı. Yapılan işe göre aslında uzaktan mı, yoksa, eee, ofisten mi çalışılacağı ve beklentinin ne olduğu işverilen tarafından belirlenmesi ve buna göre bir seçim yapılması çok daha mantıklı geliyor gerçekten. Peki evden çalışıldığında, şimdi evde bazen, emm, sıkıntılar olabiliyor. Bir tamirat gerekebiliyor, işte ustanın gelmesi gerekiyor ya da evde, eee, eşler, çocuklar olduğunda ya da evcil hayvanlar olduğunda dikkat dağıtıcılar olabiliyor. Bu konuda, ımm, nasıl deneyimler yaşadın ve bunlarla nasıl baş ediyorsun çalışırken?
Kesinlikle. Kesinlikle. Evet Yani şöyle söyleyebilirim, mesela kedim var benim. Dediğin gibi, eee, hiç olmadık zamanda, eee, bilgisayarın üstüne zıplayabiliyor hani. O anda klavyeye tabii bastığı için de, eee, yazılar çıkabiliyor. Yani, hani, ııı, bununla baş ediyorsunuz diyebilirim. Yani, hani, artık reflekleri reflekslerim ona göre belki gelişmiş olabilir. O yanıma geldiği zaman hemen bir, şöyle, bir şey yapıyorum. Ama benim açımdan avantaj oluyor. Çünkü diyorum ya hem, eee, ara zamanında evimde yapılacak işi de halledebiliyorum. Eee, bu sefer bir daha eve geldiğim zaman hani o işle uğraşmıyorum. Eee, ya da dediğin gibi herhangi bir sorun, mesela tamirci geldi diyelim, ııı, kendi yapıyor. Ben zaten anlıyor kulağımda kulaklığım var ya da işimi söylüyorum. Eğer hani, eee, anlatıyorum bakın ben odadayım, işteyim. Hani lütfen siz yapın, ııı, bana tık tıklamanız ya da bana seslenmeniz yeterli gibisinden. Ve bu şekilde aslında sorunları çözme benim için daha avantaj oldu. En azından başka bir zaman kaybı yaratmadı. Yani onun için özel bir izin almama gerek kalmadı aslında.
Hı hı. <chuckles> Evet. Hıı. <chuckles> Hı hı. A, bu çok güzel. Hı hı. Evet aslında aynı anda birkaç işi birden halletmeye de şans veriyor, evden çalışmak gibi.
Kesinli tabii ki de, tabii ki de. Ama, aaa, diyorum ya, bence, eee, evden çalışma yani, eee, çok güzel. Yani benim için, ya, bu tamamen kişisel. Benim için çok güzel ama bu tamamen kişinin tercihiyle alakalı. Yani kişi çok küçük ve genç bir bireyse yeni başlamışsa işe bence ofis ortamını görmeli.
Hı hı. Hı hı.